いや、なるほど。そうですか。でも同じように、あの、あなたと一緒に、こう受けていらっしゃる方も、他にもいるってことですよね。
恐らくいるんじゃないすかね、やっぱり。うんうんうん。ですかね。
ああ。 そっか。いや、でも、もうほんと情報収集する時点じゃないんですもんね。もう、あの、新しい情報を待って、受けに行くっていうことなんですよね？
ま、ある意味それが、ま、マッチングとしては、ね、あの、自然かもしれないですけどね。結局はマッチングなんで。
ああ。 ええ。ああ、そうですか。
なんかあれですかね。やっぱり、まあまあ、頭では何て言うんすかね、もう自分はやれることはやったし、てかリスクも回避してるからいいんだけど。だら、結構なんすかね、もちろんその、どうなるか分からないんで。ま、その第一志望以外の会社も、まあ、書類選考とか、めちゃくちゃ応募はしてるんですけど。ま、なかなか通らなくてですね、そこも。あかうですよ。
うんうん、ええ。 あ、はい。 ええ。 あ、そうなんですね。 あ、そうなんですか？ ええ、それはなんだろう。すなんく理由は分かるんですか？
ま、理由がですね、ま、結構やっぱりあの、なんだろうな。その求めるスキルとか、経験とのかがマッチしてないから、ま、書類の段階で、まあ、お落とす落とされてしまってる。
うん。 あ、はい。 うんうん。あ、そうですか。うん。
ですね。なんで、う、その、徐々に徐々に、何でしょうね、本命は受かるかも分からないし、あの、じゃあ、他の企業も受けてるけど、そんな待遇良くて、自分が行きたくて、経歴マッチしてる、ってないじゃないすか、なんなか。
うんうん。 ああ、そっか、なかなかああ、そうですよね。選ばれるってことはそうですよね。
ですね。そこが焦りがすごいですね、今。
ああ、そっか。でも妥協できないですもんね。いや、そっか。じゃあ、でも、ま、1か月以内くらいには、もう分かりそうな感じですか？
うーん、ですね。 ま、う、その第一希望のとこはそうですね。なんか面談面談というか、追加面接あるんで。
ああああああ。ええ。あ、そうか。 じゃあ、ま、あの、他の選択肢も、じゃあ、当たりつつ、その次ん次に備えていらっしゃるっていう感じですかね？今。
うんうん、ふん。 そうですね、ま、最悪もう全部しくじった場合、っていうのは、もう、また、もう、あの、何か英語を勉強して、まあ、なんか、その TOEIC のスコア上げるとか。ま、こういう経験を意識的に積むとかで、割とその、経歴書を強くすることができるんで。ま、再チャレンジにはなるけど、いやなんか、結局、1年以上転職してて、めっちゃしんどいなみたいな。
ああああ。 ええ。 うんうん。 ええ。 あ、はい。 うん。 あ、いやほんと、そうですね。いちねんかけるの。いや、そうですか。ああ、あ、あれなんですよね、もう以前のお仕事、今辞められてる状態なんですか？
ですね。 ですかね。 あ、いや、まだその現職は、続けているんすよ。はい。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ、なんか、少し安心しました。もう今、何何もない状態なのかなと思ったんすが、ああ、そうでしたか。ああ、そっか。
ああ、なるほどなるほど。 いえいえ。